Exact. Mais si c'est pour renouer avec un parent après une une friction, heu, je sais pas moi, à Noël ou une conversation qui a été, heu heu heu, d dé enfin, qui a été désagréable, on s'est dit des choses qu'on préfère ne pas avoir dit. Là, les conseils sont, heu: «Prenez votre téléphone, écrivez un e-mail, prenez votre courage à deux mains, excusez-vous, déjà». Parce que c'est peut-être pas la le le c'est peut-être pas le fond où vous aviez tort, mais certainement la forme n'était pas l'adéquate, parce qu'on peut pas s'engueuler tout seul avec 4 murs. <chuckles> Donc heu
Mmh mh. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est bon de le c'est bon de le rappeler.
donc déjà on on on s'excuse et on dit: «Heu, est-ce que tu serais, heu, partant pour que nous puissions parler de ce qui s'est passé? Et et et hem, clear the air?» Je sais pas comment comment dire ça, heu. «A a enlever la poussière entre nous, enl enlever le la tension que nous avons, voilà, nettoyer l'air», voilà c'est ça et
Mouais. Oui, voilà, heu, nettoyer, heu. Ouais, oui, bien sûr, ouais. C'est, heu, ça t'a bien aidé ça de de prendre rapidement les devants, en fait, pendant une dispute plutôt que de les laisser heu
Alors, il y a un component psychologique à ça. Quand tu commences, quand c'est toi qui fais le 1er pas
pourrir un petit peu sans raison? Mmh mh.
tu as l'impression que c'est toi qui est en contrôle. Donc si pour des personnes qui ne veulent pas, hem pour des personnes qui sont très timides ou des personnes qui veulent renouer avec le parent, mais ne savent pas comment s'y prendre et attendre que le parent le fasse. Heu, un des conseils pratiques que je donnerais, c'est: «Non. N prenez vo votre courage à deux mains et foncez. Soyez la personne qui fasse, qui qui fasse le 1er pas.» Parce que, heu, dans la démarche, c'est vous qui aurez le contrôle. Si vous attendez que ce soit l'autre, d'ailleurs, 1 vous pouvez attendre jusqu'à, heu, l'an 40
Mmh mh. Ouais. Jusqu'à trop tard. <chuckles>
oui, exactement. Et 2, heu, quand vous recevez l'appel ou la demande, vous vous êtes dans le rôle de la personne qui est, hem, heu, qui qui est, heu, je veux pas dire subjuguée, mais bon d'une façon d'une certaine façon, c'est c'est vous êtes réactive et ça c'est jamais très, très bien quand on essaye de renouer avec quelqu'un parce que ça peut déstabiliser.
Oui.